Para sa'kin 'yung pinaka-memorable is 'yung birthday nung aking, ah, pinsan. <chuckles> Kasi oo, hindi ko siya birthday pero birthday nung pinsan ko. <laughs> Naging memorable kasi siya sa'kin kasi, ah, nung mga oh mga panahon na 'yun nagi nagkumpleto kaming ah, mga pamilya talaga. Lahat nakauwi, lahat nakadalo, kaya 'yun 'yung pinaka-memorable sa'kin tsaka masaya kasi, ah, nasa swimming pool. <laughs> Oo, mm, sa'yo ba? Mm.
Uy! <laughs> Mm. Ah. Mm. Ay, <laughs> okey pala. So, parang naging ano parang naging mini-reunion pala 'yung birthday ng pinsan mo.
Totoo. <laughs> Kaya talagang special sa'kin. Oh, sa'yo ba, ano 'yung ano sa'yo pinaka-memorable na handaan sa'yo?
Ay, ang saya nga niyan. Hmm, nako, alam mo 'yung pinaka-memorable na handaan sa'kin sa totoo lang, 'tong handaan na 'to malungkot 'to. Hindi siya, oo, kasi parang sa pamilya namin nakaugalian kapag may patay, naghahanda.
Mm. Ay, bakit? Mm. Mm. Ah, okey.
Oo, so.
Anong mga handa?
Parang birthday-han gano'n parang ano, may may ano, siguro mga tatlo, apat na putaheng ulam, tapos may sopas gano'n.
Ah, okey. Hmm, may mga pansit kayo gano'n, wala naman. Ay, sa'min ano, ah, sa'min walang pansit pero 'yung sopas nga din tsaka mga ulam, parang may paniniwala sa'min sa pansit parang basta hindi ko hindi ko na matandaan pero may something, oo, so 'yon o sige. Oo, <chuckles> naghahanda pala kayo tapos, mm.
Oo, gano'n, may gano'n. <laughs> <laughs> Oo, so ay, 'yun 'yung pinaka oo, pinaka-memorable sa'kin kasi burol ng tatay ko 'yun.
Mm. Ah, okey.
Oo, parang ano, kasi parang dati sabi ko, "Hala ano ba 'to, bakit sila naghahanda?" Eh, ngayon no'ng burol ng tatay ko, ay na an dun ko na nalaman na, ah, okey kaya sila naghahanda kasi nga, maraming taong pumupunta. Marami kasing kakilala 'yung pamilya namin, eh, so parang nagiging gano'n din nagiging reunion din siya lahat wala, puwersadong umuwi gano'n.
Mm, oo. Mm. Mm. Ah, okey. Hmm, nakakatuwa naman kasi nabanggit mo na madaming pumupunta. Ibig sabihin mabuting tao 'yung, ah, tatay mo. <chuckles> Mm, galing.
Oo, totoo 'yun totoo 'yun. Kaya ma masaya masaya, masaya siya pero siyempre malungkot din kasi wala na 'yung tatay ko, gano'n siya. Pero ikaw?
Mm. Hmm, palagi naman siya nakabantay. <chuckles>
<laughs> Totoo, totoo 'yan, pero ma maitanong ko lang din 'no. Eh, anong nangyari sa handaan niyo, bakit naging bukod sa kumpleto kayo 'no do'n sa birthday ng pinsan mo, ano 'yung pinaka naging memorable do'n?
Oo, mm. Oo. Mm.